<groans> <chuckles> No infatti. No, no, ma certo guarda io penso che sarebbe no, no ma è vero, è vero perché gu guarda io purtroppo sono il tipo di persona che si lamenta di non avere tempo nella giornata però poi quando uhm, f cioè fa il recap mentale scopre che forse ha speso 2 ore su TikTok, uhm, qu anche quando <chuckles> cioè, non me ne rendo conto.
No, non lo vedi positivo? <chuckles> Sì. Mh. Sì, è vero neanch'io, no. Mh, no, io non lo voglio proprio TikTok perché altrimenti no, non voglio perdere tempo anche lì, non a non posso.
Ma, fai guarda fai bene veramente. Io mi sono pentita, l'ho scaricato perché tutti i miei amici mi mandavano 'sti cavolo di TikTok e io ogni volta non ce l'avevo quindi sghignazzavano. Questo ancora nel periodo covid quando tutti ce l'avevano tranne me, mi sono arresa e adesso, eh, cioè basta, mh.
Ma sì. <chuckles> Sì, sì, sì, sì quando senti Ma no, ma io vabbè poi allora io ho Facebook e quelli della tua età non hanno perché appunto dicono dei boomer Facebook, Facebook però e lì vabbè ogni tanto già ci perdi tempo, guardi i reel eccetera. Instagram non lo posso guardare perché è stata una tragedia per me Instagram, rompevano le scatole tutti, non lo guardo più, basta, basta così. Poi ogni tanto i bip-bip non li sento perché tolgo l'audio, mi dimentico di rimetterlo, non sento neanche le telefonate. Non sento non sento più niente io. stordita proprio. Ma va bene così, dai.
Sono stata presa <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo, mh-mh. Sì. <chuckles> Sto male. Mh-mh. Mh, sì, mh. Mamma mia. Mh-mh.
E poi tutto quello che funziona con internet, con come appunto, eh Netflix tutte queste cose.
Ah, certo. Sì, sì non non potremmo più guardare le serie TV in streaming per dire o anche cioè, vabbè la musica in realtà se ce l'hai scaricata okay, quella puoi puoi continuare ad ascoltarla no, ecco. Mh-mh, sì, mh-mh, ecco, e i mh-mh.
Puoi disintossicarti anche tu, eh. Mh, mh, mh, è vero, però la puoi ascoltare lo stesso. Però se no io tendo ad ascoltarlo adesso su YouTube niente mi tolgo 'na però comunque cioè, 1 settimana di silenzio mi immagino, sono in montagna non mi prende niente, eh va bene.
Mhmm, sì, ah. Mh-mh. Okay. mh. Sì. Certo. Sì, mh-mh. Sì, ma sai cosa, questa è una di quelle cose che non mi dispiacerebbe, però sai c'è una differenza tra il svegliarmi e il dire: "Okay, oggi provo per tot giorni a staccarmi" e svegliarti tipo dal nulla e scoprire a caso che non hai più Internet e nessuno ti ha avvisata capito? <laughs> Certo infatti lì te la vivi peggio. Mh-mh. <chuckles>
E ce non dire, faccio de devi trovare qualcos'altro. Ma infatti. Sì, sì, sì. Mh. Sì, no, non è una decisione tua consapevole cioè, all'inizio ci rimane molto, eh. Ma anch'io "Oddio non posso lavorare, ma fino a quando non posso lavorare." Poi non sai che è 1 settimana penso che tu lo sappia, dici: "Eh, vabbè è andata così prendiamo i lati buoni," cioè, alla fine
Sì. Mh.

<chuckles> Eh, ma immagino, sembra molto divertente come cosa. Dai prima o poi me lo me lo devo ecco.
Guarda per provare ci sono i workshop di 2 o 3 ore, che in realtà non costano molto. Cioè io quello sul collage che ho fatto 3 ore m'è costato 40€, quindi
Okay. Ma dai, pensavo peggio in realtà. Ma allora ci sta, dai.
Un tanto a volta No, poi dipende magari dall'associazione che li fa eh,
Eh sì, no, certo, però magari se mi informo bene qualcosa di abbastanza accessibile lo trovo, ecco. Mh.
Sì, sì, no li trovi corsi di ceramica 3 ore, così almeno vedi se ti trovi bene e ti piace, invece di farne uno più lungo. Mhmm. Quindi abbiamo tutti idee creative per questa <chuckles> a causa di Internet. E va bene, assolutamente. Ciao ti ringrazio.
Mh-mh. Eh, esatto. Mh-mh. Okay, <chuckles> sì, esatto dai forse sopravviviamo. <chuckles> Ciao.